ฝึกสติของเราน่ะค่ะ ในการที่เรา เอ๊ เราจะหยิบนี้ทานไหม เราก็จะคิดแล้ว เอ๊ะ! ตอนนี้ยังไม่ได้หิวมาก เราอาจจะลด เลื่อนเวลาออกไป อย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าเราจะไปกินอันนี้ เผลอไปกินของทอด เออ เราตั้งใจไว้ว่าเราจะลด เราจะไม่กิน อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็จะเปลี่ยน ค่อย ๆ เปลี่ยนนิสัยของคุณไปด้วย อาจจะลดการซื้อลง ไม่ซื้อมาใส่ในตู้เย็นแล้ว เปลี่ยนเมนูออกไป อย่างเงี้ยค่ะ สติของคุณจะเริ่มเข้ามา ในการที่จะแบบตามใจตัวเองบ่อยขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ
โอเคเลยครับ อืม ๆ โอเคเลยครับ อา คำแนะนำของคุณเนี่ยดีมากเลย เรื่องของการที่ อา เปลี่ยนเมนูนะครับในตู้เย็น ก็คือแบบจากที่เอาของแปรรูป เอาของทอด เอาของอะไรพวกนี้มาเนี่ย ก็เปลี่ยนไปเป็นผลไม้นะครับ ส่วนน้ำอัดลมเนี่ยให้แบบว่า ให้เปลี่ยนไปเป็นน้ำผลไม้ แล้วก็น้ำโซดา อะไรพวกนี้นะครับ โอเค ส่วนความเครียดเนี่ย ก็ให้นั่งสมาธิ ใช่ไหมครับ จะ จะได้ไม่ต้องแบบมีความอยากอาหารจากความเครียด อา
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ น้ำโซดา ค่ะ น้ำผลไม้ ใช่ค่ะ ๆ อืม ใช่ค่ะ ในเวลา สั้น ๆ ก็ได้ ใช่ ใช่ค่ะ
ได้ครับ ๆ เพราะ เพราะว่าที่จริง เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยความอยากอาหารของผมเนี่ยมาจากความเครียดล้วน ๆ เลยครับ มันไม่ใช่ความหิวอะ คือถ้าความหิวมันจะมาเป็นช่วงที่เป็นมื้อประจำ อา ใช่ ๆ แต่ความเครียดเนี่ยมันมาตอนที่เครียดเลย ตอนที่ผมขาดทุน ใช่ครับผม <chuckles> ต้องขอบคุณด้วยนะครับ
ค่อย ๆ ฝึกไปค่ะ อืม อดตะโนมัติ ใช่ ใช่ อืม <chuckles> เห็นใจมากเลยค่ะ <chuckles> อืม หวังว่าข้อแนะนำนี้คงจะช่วยคุณได้บ้างนะคะ